Evet, eee, ya, bildiğim kadarıyla öyle fakat Karaköy bölgesine yerleşmişler geldikleri zaman. O zamanlar, İstanbul biliyorsun çok fazla yok, hani, Fatih var, Karaköy var, bir de böyle Asya yakasına gittiğin zaman bir Kadıköy var, hani. Yani Bağdat Caddesi hatta şey kadarmış böyle, eee, Çiftehavuzlar Caddebostan'a kadarmış. Sonrası böyle orman, <chuckles> şey deniz falan gibiymiş, hani. Neredeyse hiç yok. Değil mi? Evet. O yüzden, hani, o tarafınlara göç etmişler. Orada büyümüşler.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ne kadar enteresan. Çok güzel. Aslında o zaman, eee, baban İstanbul'da doğup büyüdü hâliyle.
Evet, evet, doğru.
Hı hı. Çok güzel. Peki, eee, Kırım'dan göç edilirken mesela o, a bazı âdetler, eee, belki dile dair bazı farklılıklar, hatta fiziksel, m eee, mal mülk taşınma sürecinde falan ne gibi zorluklar yaşamış ailen? Bunlardan hep bahsederler miydi?
Emm. Yani aslında, eee, Kırım'da bir savaş çıktığı için göç etmek zorunda kalıyorlar. O yüzden, böyle, hani, çok da fazla mal mülk taşıyabilecekleri bir durum olmuyor açıkçası. Biraz hani, kaçmak gibi olduğu için.
Hı hı. Hımm. Biraz hüzünlü de olmuş.
Evet, evet, evet. Hani, ailede olan bir şey. E
Peki, İstanbul'a mesela, ilk geldiklerinde mesela nelerle karşılaşmışlar? O süreçler mutlaka, eee, zor olmuştur tabii ki. Eee, o günleri anlattıklarında genelde, hangi şeyler dikkatini çekmişti?